Also morgens sitzt er dann und macht Hausaufgaben, sonst ist da gar kein Platz. Ja.
Mhm. Ah. Ja, ja, ja, okay. Ja, ich denke mal, <sighs> man muss da leider, glaube ich, einfach wirklich in den sauren Apfel beißen. Das ist super schwierig, aber ich glaube, ihr wisst beide, was ihr aneinander habt. Und das im Endeffekt wird es dann alles gut sein. Ihr müsst einfach das jetzt im Moment leider abwarten. Guckt, dass ihr vielleicht trotzdem irgendwie eure Dates macht, irgendwie online, oder irgendwie man kann ja trotzdem Filme zusammen schauen, nur eben alles ist natürlich, wenn das Körperliche halt fehlt, fehlt das Körperliche. Ich kann das absolut nachvollziehen, ne? Und einfach
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja, aber mhm, ich würde auch sagen, ja, dass es gerade, äh, so ist, dass man ja ganz oft dann, auch wenn man so durch schwierige Zeiten am Anfang geht, dass das auch einen so zusammenschweißt im Endeffekt, ganz oft. Das haben wir erlebt, ja.
dass ihr Mhm. Das stimmt. Ich denke auch immer, dass Kommunikation das A und das O ist.
Das stimmt, ja.
Solange ihr gut kommunizieren könnt, ist immer alles super. Weil ich denke auch, selbst wenn man irgendwelche solche Probleme hat, solange man das anständig miteinander kommuniziert und man irgendwie offen mit der anderen Person reden kann, was je was einen belastet, wie was wie das irgendwie weitergehen soll und alles und nicht einfach irgendwie nur seine schlechte Laune an der anderen Person auslässt, dann sollte das eigentlich auch alles klappen. Deswegen, die Hälfte der Zeit habt ihr ja jetzt mittlerweile schon durch.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. <chuckles>
Eventuell schaffst du's ja noch mal irgendwie übern Winter nach Russland, eventuell.
Ja, mal schauen, wie's wird. Also, ich mache mir da jetzt nicht so große, große, große Vorwürfe, irgendwie vor. Ähm
Ja. Mhm. Nö, nicht so gar nicht. Ich glaube, du gibst dein Bestes. Alleine, dass du schon versuchst, Russisch zu lernen, ist doch super.
Ja. <chuckles> Ja, ja, ich würde sagen, dass es halt ähm, erst mal was Positives ist, wo man so in die Zukunft schauen kann und das hilft mir auch tat persönlich total.
Richtig. Genau. Dann würde ich sagen, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ich wünsch dir alles, alles Gute. Ich schicke ganz viel positive Energie zu euch, dass ihr das auf jeden Fall hinkriegt. Aber ich glaube, ihr schafft das, wenn ihr beide da dran arbeitet, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Na, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Das war super super hilfreich und deine Tipps, die haben mir auch echt weitergeholfen und man sieht sich.
Das freut mich. Bis dann.